Какой у тебя ритуал с кофе или чаем по утрам?
Ой, слушай, ну я, вообще, на самом деле, как это: кофе-маньяк <chuckles> и маньяк ритуалов. <chuckles> То есть это сошлось всё вместе. <chuckles> Я очень люблю кофе, и, э, я его пью очень много, но для меня вот вот это ут у ну, у меня не совсем утренний, э, кофе, потому что я достаточно давно практикую- это называется интервальное голодание: ну, просто я стараюсь есть завтрак где-то примерно в обед. Ну, не имеет значения, в общем-то, когда я это делаю, да. Вот. Мне обязательно нужно, чтобы я эт с этим завтраком выпила даже не 1, а 2 чашки кофе. <laughs>
А. Так. Мгм. А. Так. Мгм.
Вот. То есть я пью 1, когда я ем вот завтрак. Но и там мне не очень важно. Я чаще всего там, ну, что-то там се в турке варю и как-то там даже иногда с молоком его разбавляю, ну и пью это там с завтраком, с овсянкой, ну и с тем, что я ем. Вот. А вот 2 чашка кофе Ага.
С кажи Мгм. Скажи, а в какой момент вообще проснулась такая любовь к кофе, когда ты поняла, что ты вот, э, день без кофе, м, не можешь себе представить? То есть это в каком возрасте произошло? Может быть, когда ты стала работать, или в какой-то сложный момент жизни, или ты нашла какой-то супервкусный кофе, или научилась его как-то особенно готовить? Как это произошло?
Слушай, я уже не помню. Ну, то есть вот мне кажется, что я еще даже Ну, в школе не помню, уж прям совсем не буду придумывать. Ну
Ну, в школе, наверно, вряд ли было кофе. Не детский напиток. Мгм.
ну, может быть, в конце, знаешь, школы. Но вот я точно помню, что в студенчестве я уже пила кофе и пила его много в общем-то.
Но это был какой кофе? Э, может быть, сублимированный, который быстрорастворимый? Или ты сразу полюбила вот натуральный кофе в зёрнах?
Ну, у меня и родители тоже всегда пили кофе, у них были такие капельные кофеварки. Я помню, что, наверно, вначале я тоже пила вот из какой-то капельной кофеварки. А потом, когда я уже, там, на 1 курсе переехала жить одна, вот я прям помню, что я купила себе, ну, турку или джезву- как там? П это ра разные люди по-разному её
Ну, то есть это был натуральный кофе прям изначально? То есть не было такого, что, как ф стало модно: все обычный такой, растворимый пьют, а потом вдруг ты для себя открыла натуральный кофе. То есть у тя сразу опыт начался с натурального кофе.
Ну, скорее, да. Был еще какой-то, знаешь, я не помню, как он правильно называется, там какой-то, типа "молотый в растворимом", или там как-то "с пенкой". Вот я помню, что был какой-то кофе, который был не совсем молотый, то есть его не ф не во френч-прессе надо было заваривать, вот, э, но он был такой- наполовину, и он давал такую пенку. Вот это я помню.
Мгм. Так. Ну, то есть его просто заливаешь кипятком, и готово. Мгм.
Да. Ну, знаешь как, ты и молотый кофе, в целом, если вот у тебя нету, например, френч-пресса. Или я вот, когда мы идём, м, на хайкинг с мужем, да, куда-нибудь вот в такой мини-поход, я се просто беру молотый кофе, заливаю его в термокружку большую, закрываю её- и, там, к моменту, когда через несколько часов я его пью, он нормально заваренный и в общем-то эти кофейные кусочки упали вниз. То есть так тоже можно делать.
Так. Мгм. Мгм. Но всё-таки разница в таком кофе есть, или для тебя практически её нет?
Вот. Ну, наверно, есть, потому что я вот растворимый- я уж не помню, когда я последний раз пила,- я его вкус, наверно, не помню. Я даже чувствую очень сильную разницу. Вот, ну, я щас живу в стране, где все очень любят капельные кофеварки и часто там их используют. Мы вот мы когда там предыдущую квартиру арендовали, там была капельная кофеварка. Там, периодически, когда куда ты едешь, там есть капельные кофеварки. Я могу отличить этот кофе: он, ну, мне кажется не не недостаточно насыщенным для меня. Вот, наверно, так.
Так. М! То есть ты можешь отличить кофе, даже не не столь ну, не только по сортам, потому что если кофе изначально не очень хороший, то, наверно, как его ни приготовь, он классным не станет. Но и ещё от хороший кофе, допустим, можно испортить или, наоборот, не получить из него всю ту красоту вкуса, если, э, не так его приготовить. Ну вот, кстати, расскажи опыт: какими предметами ты вот пользовалась, что ты заменила и к чему сейчас пришла, в каком варианте тебе варить кофе нравится больше?
Слушай, ну вот у меня, а, о, конечно, наверно, самый такой был, э, прекрасный вариант, который мне нравился. У меня в России была очень такая большая, такая хорошая кофемашина. Вот. И у меня еще была кружка из "Старбакса" 470 миллилитров. Это был прям мой Да. И я могла делать то есть у меня была кофе-машина, которая еще делала капучино. И вот я делала две две дозы капучино в эту кружку, и это был такой идеальный вообще вариант. <chuckles>
Ага. М! Ничего себе! Слушай, а вот такая большая, н ну, достаточно вот доза кофе в 1 прием, она всегда б была или как-то это со временем пришло? В какой-то момент.
Ну, я так прям, вс наверно, раньше было поменьше, но вот сейчас я прям м Я давно его пью, я могу в принципе пить кофе и перед сном, и меня он уже, наверно, так- как это?- не бодрит, как вот у меня муж говорит: "Я не могу выпить кофе там после 3 часов дня, иначе я не засну". Ну, у меня такого нет. Я могу вечером выпить его и в принципе лечь спать. Но иногда, если ты пр про дозу, вот то есть чувствую ли я, что кофе прям кофе, ну да, если я выпью там несколько эспрессо, я почувствую сердцем, что как-то это слишком много.
Мгм. Интересно. <chuckles> Да. Мгм. То есть, э, эспрессо более чувствительная, а если от молоко, то там сложнее, да? Оно как-то смягчает и эффект уменьшается, наверное?
Ну Ну, там, да, во-первых, идет разбавление, а, во-вторых, там, ну, там, максимум, если я делаю капучино, я делаю, там, это получается 2 дозы эспрессо. Это, ну, как это называется, флэт уайт- когда у тя двойная доза эспрессо и просто молоко для капучино, вот. Да. Это еще комф такой, ну, поку Для меня- нормальный вариант. У меня просто еще и все друзья тоже такие кофеманьяки. Мы, когда куда-то вместе е едем, то у нас утренний вот этот ритуал просто выпить кофе, там, растягивается на, там, час-полтора. Потому что когда вас там 6 и вы все, там, <chuckles> стоите вокруг этого м- как это- вокруг 2 каких-нибудь, э, штучек, г где варят кофе, то это долго. <chuckles>
Мгм. А. Мгм. Ну скажи, а что вот ты подразумеваешь под тем, что, ну, вот у тебя ритуал, связанный с кофе? То есть чем это отличается, что вот человек проснулся, так надо быстро позавтракать з выпил кофе или, может быть, даже без завтрака сделал кофе, выпил на ходу, так практически залпом и побежал на работу. Э, вот что отличает твой ритуал?
Это вот, допустим, вот я начала говорить про 2 чашку кофе, вот 2 я стараюсь делать какой-нибудь либо, там, полуамерикано, ну, то есть, э, не эспрессо совсем, а, и не америка Американо- это, по-моему, 80 миллилитров, эспрессо- это 30. У меня получается где-то кружка, наверно, миллилитров 50, 60 - я так не мерила, ну, примерно, на глазок могу понять. То есть она очень небольшая, вот я ее делаю- у меня здесь есть такая, ну, не очень большая кофемашина, но, по крайней мере, она делает, ну, то есть я могу туда насыпать: либо смолоть кофе, либо молотого- и запустить ее. И вот я делаю всё вот эту небольшую кру кру такую прям маленькую кружечку и вот ее мне важно выпить медленно, то есть я прям не тороплюсь. Я даже стараюсь ну, если я в это время и тыкаю в телефон, то что-нибудь не такое, знаешь, когда ты прям читаешь, скролишь ленту, не обращая внимания, да, ни на что, а что-нибудь более такое задумчивое. Там, я себе еще могу, там, порезать чуть-чуть сыра. Вот я люблю, там, сочетание кофе с сыром, наверно, прям у меня такое са самое любимое или, там, каким-нибудь апельсином, вот с с чем-нибудь таким. И медленно вот эту маленькую кружку выпить. Прям не залпом, а, знаешь, так вот- почувствовав вкус. Я чаще всего это делаю даже без молока, а вот именно какой-то такой полу полуамерикано вот, чтобы именно чув почувствовать вкус.
Так. Ага. Мгм. Так. Мгм. Мгм. То есть, это немножко уже ближе к медитации, раз ты даже выбираешь, что тебе смотреть, чтобы это что-то такое не сильно будоражащее, больше спокойное было.
Ну да, да-да, такое какое-то, да. Как, знаешь, как вот ты по утрам, там, на день настраиваешься, наверно, да, у каждого есть какие-то свои, там, ритуалы, еще что-то. И вот этот момент, когда ты не пытаешься куда-то бежать, а просто сел и выдыхаешь. Неважно это, там, утро Да-да-да, день или, там, вечер- не имеет значения. Но вот как момент, когда ты говоришь: "Стоп!" И всё вокруг так замерло, и ты вот там 15 эти минут или, там, 10, кстати, надо я не засекала, надо проверить, сколько это по времени-то занимает, <chuckles> замираешь. Вот как-то так.
Мгм. Да. Немножко остановиться. Мгм. Мгм. Ты знаешь, ну, звучит необычно, потому что когда, э, кто-то говорит о кофе, обычно это связано с тем, что человек хочет себя взбодрить. То есть там, допустим, много работает и, э, вот устает, и кофе как-то воспринимается как такой, м, толчок, как новая энергия. И, н н ну, редко, наверно, можно услышать, когда кто-то говорит о кофе, когда он хочет расслабиться, медитировать, поэтому это необычный подход. Возможно, это связано с тем, что вот кофе н н на тебя не так влияет, как на большинство людей, которые, например, выпив его вечером, не смогут уснуть, или некоторые даже во 2 половине дня уже не пьют кофе. То есть поэтому. Мгм.
<chuckles> Ну, возможно, может еще потому что я его, действительно, пью достаточно много, у меня уже организм, ну, немножко как-то по-другому его воспринимает. Ну, наверное.
М. Возможно. Скажи, а вот с чаем у тебя есть какие-то ритуалы, или ты ль его редко пьёшь? Может быть, совсем перестал пить?
Знаю. Я очень редко пью чай и я щас живу в стране, где нет чая. Ну, к как его можно найти, но это прям сложно. Особенно вот у меня муж очень страдает, он пьет черный чай, такой листовой. Его здесь купить, это прям целая проблема. То есть он либо очень дорого стоит, либо есть только в пакетиках, а, вот муж в пакетиках не любит. Но зато есть очень много кофе. И вот для меня это прям идеальный вариант. Потому что у меня, если сейчас открыть, э, там, эту м мою полочку, где где кофе стоит, там, наверно, там 5 или 6 каких-то пачек разных. <chuckles> Я там периодически экспериментирую с ними.
Мгм. Сложно. Мгм. Ну, а как вот, э, твое настроение связано с кофе? То есть, а, это просто ежедневный как бы ритуал, который, ну, как привычка, то есть ты вот привыкла так делать и делаешь. Либо кофе реально, там, тебя расслабляет или помогает всё-таки, добавляет, э, тем не менее, какой-то бодрости на продолжение дня? Или ты уже это делаешь, то есть когда не нужно идти на работу? Вот как это на тебя влияет?
Слушай, мне кажется, вот опять же, поскоку я его пью много и уже привыкла пить много, то вот, всё всё, что ты сейчас говоришь- это скорее не физическое воздействие кофе на мой организм, а скорее воздействие на мозг. Ну, то есть вот, я, например, там, привыкла, что я, э, обязательно должна выпить кофе, да, там и какую-нибудь обязательно большую кружку. Если я не выпила ее, то я, там, испытываю какой-то дискомфорт. Но если меня день как-то сильно погрузил во что-то, например, очень сложная работа или там много, там, мы куда-то едем и много куда-то переезжаем, то я могу даже об этом не вспомнить. <chuckles> То есть знаешь как, если вспоминаю, то нужно
Так. Мгм. Так. М. То есть, это не избавление от стресса, то есть нет такого, что какое-то напряжение, не знаю, физическое, или просто плохое настроение, и ты вспоминаешь о кофе, и оно вот, прям, подарит тебе какое-то настроение, если его нет, или какую-то энергию даст. То есть это всё-таки не такое. Вот, ну, например, у кого есть реальная зависимость, то есть, м, ну им реально тяжело, даже в трудные дни. Наоборот, они скорее больше начинают потреблять, надеясь на какую-то помощь, но её, видимо, <chuckles> сложно получить из продукта. А, вот, поэтому. Вот у у тебя это, в скорее, в расслабленном состоянии, то есть это н не сама потребность в кофе, а в чём-то таком, к чему ты привыкла.
Слушай, ну я Ну вот я бы сформулировала, что это потребность, которая не физиологическая, а именно, вот знаешь, в голове, то есть, вот. Потому что, говорю, правда: если я не выпью кофе- ну вот, у меня бывают такие дни,- то в общем-то, ни как это, ничего не произойдёт. Но при этом, когда я помню о нём, мне нужно его выпить много, вот. Наверно, это голова.
Мгм. <chuckles> Ничего не произойдет. Да. То есть тебе просто нравится вкус кофе. Нравится сам этот ритуал, и ты не ждёшь от того, что вот тебе грустно или ты не выспалась, и что ты сейчас выпьешь чашку кофе, и что-то чудесным образом изменится, <chuckles> и изменит всё.
Ну да-да. Наверно, так. Плюс я ещё люблю там, ходить в кофейни. То есть у меня много тут разных кофеен, и я периодически хожу в разные, потому что мне нравится и сама атмосфера. Потому что, как правило, кофейни как-то оформлены прикольно. Мне нравится вот этот запах свежежарен све свежемолотого кофе, такой прям концентрированный. Класс.
Мгм. Да, действительно. Там очень приятно находиться, да. Мгм. А есть какие-то необычные кафе? Вот самые любимые, которые, ну, во и чем они отличаются, вот, от классических кафе?
М Поэтому Не, ну Ой, меня тут очень ругает и всё время, как это, немножко подтрунивает муж. Потому что, а, с одной стороны, да, мне нравятся какие-то кафе, где там очень красиво, какие-нибудь там, не знаю, картины на стенах развешены. Или какой-нибудь красивый интерьер. С другой стороны, вот я тяготею, чтобы я, там, раз в день, условно, выпила вот эту бадью. Поэтому я хожу в какую-нибудь сетевую кофейню, потому что в сетевых кофейнях есть доза там, 480, по-моему, или 470 объём. А вот в таких локальных, которые все такие очень красивые, там таких там максимум будет, там, 350 миллилитров. <chuckles> Вот.
Так. Мгм. Ага. Ну да. То есть консервативный подход. Мгм.
Да-да-да. Причём я периодически, когда меня уж совсем это допекает, я просто покупаю, например, 2 капучино- и но и нормально. Или я покупаю еще часто, вот если кофейня новая, я не знаю как там, понравится мне или нет, я покупаю раздельно: отдельно капучино и отдельно эспрессо.
Мгм.
И пробую эспрессо, потому что в капучино, э, ну ты не в чувствуешь вкус кофе. А в эспрессо чувствуешь. И если он там не очень, я просто доливаю дальше в капучино, и вычеркиваю эту кофейню.
А. Ну да. Так и е А как ты пришла вообще, ко такому? Просто методом проб и ошибок? <chuckles>
Не, ну я просто понимаю, что если я хочу понять вкус кофе, надо заказывать напиток без молока, ну то есть в молоке он забивается.
А. Мгм. Ну да, ну да. Согласна. Большое спасибо тебе за твой опыт, за твои эмоции и рассказы о личном. Было интересно узнать.
<chuckles> Тебе тоже спасибо, что такую интересную тему подняла, <chuckles> и такую вкусную. Да? <laughs>
Мгм.
Да, всего доброго!
Пока.